Ah, sim, eu acho que as pessoas queriam muito copiar, eh, coisas da televisão, de revistas, e tal. Eu acho que hoje, com as redes sociais, as pessoas estão muito mais próximas, hã, a gente, na revista, muitas vezes a gente não sabia onde a pessoa comprou aquela peça, hoje com essa profissão de Influencer, além de saber aonde que a pessoa comprou aquela peça, ela ainda divulga, né.
Aham. Sim. Aham. Aham. É verdade, é verdade. Hoje está mais fácil, né, de você pesquisar os novos estilos, né.
Sim. Exatamente, até, eh, coisas que você acha interessante, por exemplo, um dia desses, ah, eu vi a Ingrid Guimarães em Sevilha, com um vestido vermelho, eu falei "gente, eu estou indo para Sevilha também, eu quero esse vestido vermelho, porque combina super".
Hum. Aham. <laughs>
Aí eu coloquei naquele negócio do Google, pra
Nossa, que interessante. Para buscar, né.
com a foto, e aí eu descobri que era da H&M o vestido, 50€, já corri lá e comprei um igual. <chuckles>
Isso. Olha só, olha só. Interessante isso agora, né, porque, se parar para pensar, no passado, a gente não tinha essa funcionalidade. Era mais difícil buscar, então as redes sociais e a tecnologia acabaram aprimorando a nossa forma de comprar, você concorda?
Uhum. Sim, é verdade, eu concordo, concordo muito. Facilita muito, né, você ver uma coisa, ali, que você gostou, e aí você também pode pesquisar, eh, o tecido, se faz sentido para você. Eu não gosto muito de poliéster, né, eu acho que é o u um o micro-plástico, cada vez que você lava a roupa, e tudo mais, eu prefiro tecidos mais naturais. E aí você já olha a composição também, eh, e no caso desse vestido, era 100% algodão, que para mim era importante, então eu vi que casava com o que eu realmente gosto.
Aham. Aham. Certo, certo. Sim, sim. Aham, aham. Sim.

Ah, sim viu, eu não gosto de blusas muito compridas porque eu tenho quadril largo, e aí fica uma coisa desproporcional, eu prefiro que seja mais alto, e às vezes aí eu aí se eu quis pôr uma blusa que é um pouquinho mais comprida. E aí eu vou tirar uma foto e aí eu falo: "Ih, não está muito não está ornando isso aqui não, viu"? Vou, não vou postar isso porque não está do jeito que eu queria que estivesse. Então eu acho que eu paro e penso: "Olha, essa aqui não ficou legal mas eu devia era estar indo treinar com mais frequência".
Aham. Certo. <laughs> Entendi. Sim, sim. Verdade, né. Interessante é que você, comentou agora por exemplo, existiu algum momento em que você foi para uma festa, para um jantar especial, e que você logicamente já tinha pensado: "Não eu vou postar um pouco sobre isso", e que o seu visual acabou sendo moldado, é, pela facilidade de tirar uma foto ou como sairia nas redes sociais?
Uh, sim. Sim. Ah totalme não, isso aí eu vou dizer que i isso aí é muito influencia eu sou muito influenciável nessa parte. É, eu penso muito, né, na nos detalhes de como vai ficar, em um jantar, em um evento e tal, Precisar coloca uma cinta aqui ó, coloca tudo no lugar. <laughs> E embora para, paras, pro close. <chuckles>
Aham, aham. Sim. <laughs> Interessante. Entendi. Então, o o papel das redes sociais, eles acabam influenciando muito o nosso jeito de até escolher a a roupa que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa, correto?
Aham. Total. Não, isso aí com certeza, não não tenha dúvidas disso. <laughs>
Nossa que <chuckles> interessante, interessante. E outro ponto falando agora de consumo. Você acredita que as redes sociais elas impulsionaram, influenciaram a gente a comprar mais?
Está.